Upload apa yang dia makan gitu kan, menu makanannya gitu di sosial media. Nah, iya kita liat itu kan dengan duit sebanyak itu dia bisa makan enak loh. Iya kan?
Oh, iya. Oh lifestyle-nya dia, ya? Iya, betul.
Coba liat apa yang dia makan. Itu kayaknya, aduh, nggak nggak ada rasanya pasti ini kan, kek mungkin kalau di lid lidah Indo ya menjijikkan, gitu. Apa tapi ya, iya, iya berarti dia apa? Berkorban gitu, dengan walaupun dengan uang yang dia punya banyak mungkin 7 turunan nggak bakal miskin, gitu kan. Tapi tetep gitu, dedikasinya untuk bisa bermain dil di level tertinggi tuh patut diacungi jempol dan itu mindset itu tuh, bisa kita pake untuk pekerjaan apapun yang kita lakoni, gitu.
<chuckles> Tetep makanan sehat, ya? <laughs> Iya. Nggak masuk ya kalo ke lidah kita, ya? Iya sih, betul. <chuckles> Iya sih, iya. Bukan cuma di sepakbola berarti ya, Kak, ya?
Bukan cuman sepakbola, iya. Kerja kerasnya tuh bisa kita contoh, gitu.
Mmm. Oke, oke. Kak, aku satu lagi deh, Kak, aku mau nanya, kalo Kakak dikasih kesempatan ma nonton bola di stadion manapun Kakak mau nonton bola di mana? Old Trafford. <laughs> Pasti ya, <chuckles> pasti ya kalo gitu ya. Tetep, jadi walaupun ada yang lebih bagus, tetep harus di Old Trafford dulu ya, Kak.
Heeh. Iya. Old Trafford, Manchester. <laughs> Pastilah, pasti klub kesayangan. <laughs> Harus, harus, itu pertama kali kalo ke satdion harus ke situ, kalo punya kesempatan. <chuckles>
Arus ya, oke. <chuckles> Oke, siap. Siap kalo, gitu. Kak, makasih banyak ya, Kak, cerita-ceritanya seru banget sih ini, jadi lebih tahu banyak juga nih tentang hobi Kakak. Makasih banyak ya, Kak.
Iya, sama-sama, iya. <chuckles> Ya, sama-sama, terima kasih juga ya, udah ngasih kesempatan buat aku, eee, bincang-bincang juga hari ini, karena i ini tuh perbincangan yang sangat menarik sih menurutku, menyenangkan juga untuk dibicarain.
Siap. Oke deh, kalo kayak gitu, oke deh. Siap sama-sama kalau gitu. Makasih, Kak, sampai jumpa!
Sama-sama!